Ừm, cái thời gian đấy thì tớ học đại học. Mâm tớ học phải tâm mất tầm nửa năm đấy cậu ạ, ưm, cho nên là tớ thấy là, ừm, ừm, thực ra thì lúc vui thì vui thật đấy, có thể được ở nhà, không phải đi dậy sớm đến lớp nè, không phải dậy sớm đến trường, à, nhưng mà nhiều khi lại thấy nhớ bạn bè, nhớ thầy cô ấy cậu ạ. Cậu thấy thế nào?
Ừm. Ừm. À! Thế tớ cũng thấy thế, nhưng mà nhiều khi cái lười ở trong người trong người nó phát ra ấy, thì, ờ, thôi, nhiều khi lại muốn ở nhà hơn. <chuckles>
<chuckles> Ưm. <chuckles> Thế à? Đây là cũng em nưng ninh tớ nghĩ là nếu mà cậu chắc đấy thì chắc có học thật học online ít thôi, đúng không? Có học nhiều không? Có học tầm à ừm, thế thì nếu mà, kiểu, học nhiều thì chắc chắn buồn lắm, tớ nói thật với cậu, ờ, kiểu
<laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Mà tớ thấy cái, ơ ừm, cái cái mà học, ừm, trực tuyến này nhiều khi nó lại thú vị. Đối với những cái người lười thôi, đối đối với những người lười như tớ thì học trực tuyến là một cái gì đó nó rất là, ừm, ờm, khai sáng. Trời ơi! Buổi sáng mà đi học truyền thống <chuckles>
Ừm Ừm, chuẩn luôn. <laughs> Ồ, wow! Có gì không? Có gì hot hả cậu? Ừm, phải dậy sớm, đúng không? Chuẩn bị ăn sáng mặc quần áo các thứ, đúng không?
Ừm. Đúng rồi, dậy sớm. Ừm, lười, rất lười, xong rồi đúng rồi, nhiều khi học trực tuyến
Ừm, vận mân mất khá nhiều thời gian đấy, đúng không? Chứ còn ở nhà thì có thể là Học ở nhà thì có thề là, kiểu, mở máy tính lên.
nhiều khi học trực tuyến thì rồi thì thì chỉ cần đúng rồi, mở máy tính lên xong rồi có nhiều bạn, thì thì thì, ờ, bật lên thế xong rồi nhắm mắt đi ngủ tiếp. <chuckles>
Cam đi, bật cam đi.

Wow! Đây là câu hỏi khá là hay đấy. Nói thật với cậu thì hiện giờ tớ đã học trực tuyến luôn ấy. Bởi vì, à, cái chương trình học thạc sĩ của tớ ấy thì tớ đăng ký luôn từ đầu rồi. Tức là học trực tuyến 80% các môn, chỉ có hai mươi phần trăm, a
Ừm. Ơ. <chuckles> À. Đúng rồi, đúng rồi. Tớ nghe nói là là ừm, Thạc sĩ là là ừm, ừm.
chỉ có hai mươi phần trăm các cò còn lại là sẽ đến lớp, đến trường tận nơi để thi thôi, chứ còn nại là học online từ xa hết cậu ạ.
Ừm, đúng rồi. Thực sự tớ cũng nghe bảo là học Thạc sĩ là thường thường là học vào buổi tối và học, ừ, trực tuyến, đúng không?
Cuối tuần. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Bởi vì cái này nó sắp xếp được phù hợp với thời gian cả một số người như đi làm, như tớ ấy. Chứ bình thường nà hầu hết đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 ấy, chứ nếu mà, kiểu, ngày nào cũng đến trường thì cũng không được đi làm nữa, cậu ạ. Nói chung là các sếp hoặc là các công ty, giám đốc cho nghỉ việc luôn ấy.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Cái này thì cũng tiện quá nhỉ? Mà, ừm, bình thường, thế thế, à, bình thường cậu học trực tuyến thì có cái gì thú vị ở trong đấy không?
Ừm. Cái thú vị ấy thì nhất tính nhất, tớ thấy thích nhất là cái tính chủ động ấy. Chúng ta có thể học ở mọi nơi, bất kỳ lúc nào. Chỉ cần ừm, miễn là lúc đ kiểu, thậm chí cậu có thể đang đi chơi hoặc là đang đi du lịch các thứ ở đâu, đến giờ học, cậu chỉ việc mở một cái máy tính ra, mở cái điện thoại ra, có mạng, xong kết nối 3G, 4G vào cái lớp học, thế là xong. Xong rồi, ừm, còn lại là cứ mọi thứ là cứ tiếp thu theo cái lời bài giảng của cô thôi. Nhiều khi là nhiều khi là, nói thật với cậu tớ lười lười ấy.
Ừm. À! Ra là thế. Ừm. Ừm. <chuckles> Trước thì, ờ, tớ cũng trước thì tớ, à, lúc mà học cấp, ừm, cấp 3 ấy. Cấp 3 là vào năm hai không mười chín là bắt đầu là có Covid, nên là <chuckles> thường thường là hay học trực tuyến. Chắc cậu cũng có trải qua cái khoảng thời gian này rồi, đúng không?
Ồ! Có gì ạ? À, dịch Covid. Wow, chuẩn nha! Ừm.

Ồ, vậy hả? Vậy hả? Tớ nghĩ là, kiểu, cái, à, về cái phần thiết bị các thứ, mạng mẽo ấy, thì hiện giờ thì chúng ta có một số, kiểu là, bạn có gia đình có điều kiện ấy, thì có thể là sắm sửa thiết bị th này thế kia, đúng không? Nhưng mà cậu nghĩ thế nào về, kiểu, một số bạn, kiểu, ờ, ở những vùng đặc biệt khó khăn ấy, nếu mà, kiểu, à, tất cả mọi người đều muốn học online thì cái điều điều đấy có khó khăn gì không?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Tớ Cái đấy thì, ờ, trước, ờ, tớ thì cũng ở nông thôn mà, nên là cũng có một vài bạn thì gia đình cũng khó khăn, nên là nhiều khi bạn ấy đến nhà của bạn khác học cùng.
Ơ, thế à?
Đấy.
Ồ, tức là cũng phải tận dụng, ừm hứm, đi học nhờ, đúng không? Chứ là cũng nếu mà, kiểu, à, bản thân không có thì nếu mà một kiểu, muốn học thì cũng không thể nào có kiến thức, không thể nào có máy tính các thứ ấy, kiểu, điện thoại tham gia học ấy đấy, một cái điểm khó khăn.
Đúng rồi, nhà bạn ấy, à Đúng rồi, đúng rồi. Rất là khó khăn đấy, thực sự khó khăn đấy. Ừm, đấy, nên là, ừm, trực tuyến không bao giờ mà thay đổi thay cho truyền thống được, đúng hông?
Ừm, chuẩn nha. Thực ra thì mọi người thì cũng thế, cũng không không phải là người nào cũng có điều kiện, nhưng nếu mà, kiểu, thay thực ra thì kiểu nghe nó tiến bộ đấy, nghe nó công nghệ 4.0 các thứ đấy, nghe tiện lợi đấy, nhưng mà nó không phù hợp với, ừm, tất cả các các các gia đình, ờ, đâu.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù thì, à, công nghệ ngày phát triển, nhưng mà tớ lại thích những cái mà truyền thống nhiều hơn. Tất cả mọi mặt luôn.
Ồ, đúng nha. Ừm, <chuckles> nhưng mà nhưng mà tớ thấy công nghệ
Mặc dù cái đấy là cũng cũng tốt đấy, nhưng mà ừm, mình muốn giữ cái, à, truyền thống.
Ừm. Nó cũng tốt một phần. Cái, à, cái nét đẹp, đúng không? Chứ để có thể là chứ n thì chính vì chúng ta đi học trực tiếp ở trên lớp ấy, thì chính vì thế chúng ta có những cái kỷ niệm với cả với thầy cô này, với cả với bạn bè này. Chứ nếu mà, kiểu, ờ, tất cả chỉ có học online không ấy, thì nhiều khi là cuối kỳ cũng chẳng biết ai, tất cả các mối quan hệ của ta chỉ giống như chấm xanh chấm đỏ đấy nhỉ?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng, đúng, đúng. <laughs> Đúng rồi. Nhiều khi, a, cả năm trời chỉ có h học online thôi, xong rồi lên lớp, mơ hồ luôn, đến lúc mà thi thì nhìn mặt ai cũng lạ chứ, <chuckles> nhìn mặt ai cũng lạ, không biết chào hỏi như nào, không biết tên như nào, phải làm quen như kiểu mới học cùng nhau ấy.
<laughs> Không biết là <laughs>

Ừm, nhưng mà tớ thì lại khác nhá. Mặc dù tớ là theo cái chuyên ngành mà, à, ngoại giao rất là nhiều nhưng mà thực sự là rất muốn ở nhà, <chuckles> rất muốn ở nhà. Mà ở nhà thì, ừm, thích cứ thích dọn nhà xong rồi trồng cây, xong rồi nấu ăn các thứ. Cứ làm cái gì ấy, mà tớ thì lại ở nhà một mình nha.
Ồ, thế à? À, hướng nội. <chuckles> Ồ, ừ. Wow! Ờ. Nghe thú vị nha. Wow! Thế là cậu, ờ, ở nhà một mình à? Thế là cậu không ở với bố mẹ à? Ừm, thế trường học của cậu xa không?
Đúng rồi. Ừm, bây giờ là đang đi học, ừm. Nhà xa mà.
Trường trường học của cậu có xa không? Trường học xa à?
Trường học, ừm, à, cách, ừm, 1 cây thôi.
À! Thế là cũng 1 cây là cũng khoảng thời gian cũng là cũng bình thường, khoảng khoảng cách nó bình thường ấy chứ, ơ. Chứ nếu mà, kiểu như, tớ, ừm, trường học mà cách khoảng, à, 10 cây thì chắc là tớ suy nghĩ lại, tớ cũng muốn học online nhiều hơn đấy.
Mình thuê trọ gần đây. Ừm, đúng rồi. <laughs> Thế bây giờ là bây giờ là đang học thạc sĩ thì, ờ, có à, đi học truyền thống có xa không?
Ừm, học truyền thống thì tớ không học, ừm, xa nữa, bởi vì chỉ những cái lúc thi cuối kỳ ấy thì là, ừm, tất cả các sinh viên, à, tất cả các nghiên cứu, á, sinh các thứ ấy lên thi trực tiếp thôi. Không được thi online, không được, ừm, sử dụng nộp cái bài đấy. Bởi vì mọi người cũng sợ là các thầy cô cũng sợ về cái vấn đề thi cử các thứ mà. Cậu biết đấy, có một số cái tư tưởng nhất định, như kiểu quay cóp ấy. Cậu bao giờ như thế chưa?
Ừm. À, à, à! Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Cái vấn đề mà thi cử lì Đúng rồi, đúng rồi. Cái này thì à, cái này thì thì, à, ừm, về cái chuyên ngành của mình ấy thì đa số là trực tiếp, nên là cái này cũng khó mà quay đấy.
<laughs>
<laughs> Đối đáp một một với thầy cô luôn mà. Nên là đúng rồi.
À, đối đáp một một. Dòng hát cũng 1:1, xong kiểu, có thể là chơi nhạc các thứ, đúng không? 1:1 luôn cho thầy cô nghe, đúng không?
Nhiều khi là phải à 1:3, 1:4 luôn chứ không phải là một hai nữa, một một nữa.
Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Thế thì đúng là kiểu phải học trực tiếp là như thế này. Đúng là, kiểu là, mọi người có thể đánh giá được cái kết quả thi, kết quả học tập của mình. Chất lượng ra sao luôn ấy nhỉ?
Đúng rồi. Nhiều khi cũng có áp lực đấy, cũng run đấy, nhưng mà, <tsk> muốn, a, gắng cho, a, suôn sẻ các thứ thì thôi, nuốt cái, a, tự ti vào trong. <chuckles>
Ừm. Vậy là cậu cũng cố gắng, nói chung là, kiểu, phấn đấu về một kết quả tốt nhất. Ừm. <chuckles> Thế, ừm ừm, cái cái cái tớ hỏi một tí là, kiểu, không biết là cậu, à, giữa cái à theo cậu thì c ngoài cái ưu điểm như như vừa, ừm, tớ vừa nói thì c thì cái học, ừm, c online ấy cái có cái nhược điểm không? Về các thiết bị dùng để, cái, kết nối mạng chẳng hạn, hoặc là kiểu như kiểu, điện đóm chẳng hạn. À, không biết là khu vực của cậu, chỗ cậu thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, học online. Ừm. Ờ. Điện đóm, á, các thứ thì mọi thứ đều OK, mọi thứ đều rất là ổn.
Ừm. Ừm.
Chỉ có là chỉ có là dạo này thì tớ không học trực tuyến. Tớ chỉ học trực tiếp thôi.
Còn cái Ừm, những những cái đấy. Ừm.